To sicuramente. <sighs> Uhm, poi allora ho paura che ci siano anche altri fattori, uhm, lo so. Ad esempio il, mhmm, il caffè, uhm, la sera mi distrugge eppure a volte lo prendo comunque, no, <sucks teeth> uhm, quindi sicuramente il caffè in qualche modo dovrei limitarlo. Lo stress pure, mhmm, se ho un problema aperto, uhm, non lo risolvo, uhm, lo scorro in testa ma alla fine poi non mi placo perché ci ripenso. La stanza non aiuta, mhmm, luce fredda, TV in fondo al letto, telefono sempre in carica 20 centimetri dal cuscino, no, sembra più un secondo turno di lavoro quasi che un riposo. Quindi, ci sono probabilmente anche altre cose che dovrei in qualche modo cambiare. Uhm, non lo so, io se potessi cambiare qualcosa vorrei solo arrivare a letto e non sentire il bisogno, uhm, proprio istintivo di distrarmi, capito, vorrei riuscire a chiudere il telefono mezz'ora prima e non sentire quella specie di richiamo quasi chimico <chuckles> come se il cervello ti dicesse: "Dai vabbè, guardane ancora 1."
Ah, okay. <snorts> Mh-mh. Certo. Mh. Certo. Mh-mh. Esatto e è come dicevamo prima, è comunque una questione di abitudine perché è una cosa che ti porti dietro da tanto ed è psicologica, quindi ti sembra di doverti distrarre per magari, e scollegare il cervello da quelli che sono i problemi della giornata per riuscire effettivamente a dormire. Ma a volte non ci rendiamo conto che per dormire basta proprio, dormire. Quindi, togliere tutte le distrazioni e non trovarne altre per cercare di addormentarsi, ma provare a stare lì belli tranquilli, e comunque mi sembra che tu già sappia quali sono effettivamente i problemi che ti circondano e che, uhm, a volte magari porti anche proprio all'interno della stanza che t non ti permettono di dormire. Quindi, come hai detto, la luce fredda, è la TV, il telefono vicino, uhm, il caffè la sera... quindi diciamo che secondo me, già saperlo è un buon punto di partenza e, uhm, la cosa che ti consiglio è di avere un po' il coraggio di metterti in gioco e di passare questa questa abitudine che hai, uhm, che ormai effettivamente è molto radicata, però, ehm, a volte si tratta anche di, uhm, di cambiare abitudini.